Anladım. Peki, bu, yani, sonuçta Almancayı biliyorsun diyelim o zaman. Eee, yani, dil bil ya da bilme sonuçta başka bir ülkeye taşındığında şimdi yeni bir, eee, karakter ortaya çıkıyor. Yeni bir insan tanımlanıyor orada ve bir göçmen psikolojisi diye bir şey var. Bunu mutlaka yaşamışsındır, yani, böyle kendini evde hissetmeme huzursuz hissetme böyle sandalyeyi yarım oturma gibi tabir edilir Türkçede. Bir a a beni anladığını düşünüyorum. Bunu biraz açar mısın bu his sende oldu mu? Ya da bu hisle mesela eğer Almanya'da kalırsan usu yaşayabilir misin sence?
Evet, artık, evet biliyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, bu his bende oldu tabi ki, ama bu hissi hissedip en az hissedebileceğim yerlerden birindeyim. O yüzden, mesela beni çok böyle rahatsız edecek seviyede olmadı, ama tabii ki olduğu zamanlar oldu. Ya, mesela şö şöyle zamanlar oldu, işte, sokakta yürürken bir Alman bir şeyime laf ettiğinde trafikte veya orada burada falan, hani, Türkiye'de biri bana laf ettiğinde çok çok güçlüyüm, yani, şey olarak dil. Yani, <chuckles> aynen psikolojik olarak, özgüven olarak, dil olarak bir tartışmaya tamamen hazırım, yani. Ya ra karşındakine daha aksi, yani, hayırdır sen kime şey yapıyorsun gibi yaklaşırım, laf ediyorsun gibi. Ama burada bir Alman bana hızlı bir şekilde bir şeyler söyledi ki zaten %60-70 anlamıyorsun. O hızlı öfkeyle söylediği için. Öyle bir şey söylediğinde sadece o anı atlatma üzerine bir psikolojim var. Yani, hiçbir sorun çıkmadan hiçbir şey olmaz. Sonuçta oturumum var. Yani, burada vatandaş değilim. Aynen. Yani.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki kendi çöplüğüydü değil mi? Yani. Tabii. Hı hı. Hı hı. Anladım. Başımız belaya girmesin, değil mi? Kenardan kenardan yolumuza bakalım. Çok mantıklı.
Aynen, bir kere bu, bu, bu zaten başlı başına büyük bir fark hissettiriyor. Yani, Türkiye'de belki kı burada normalde kavga edeceğim. Belki fiziksel kavgaya varabilecek bile burada 1-2 olay yaşamışımdır ama hiçbir şekilde, hiçbir şey demeden önüme bakıp devam ediyorum. Çünkü, yani, çok şey kaybederim burada.
Hı hı. Hı hı. Doğru, haklısın. Haklısın, yani, söylediklerinde tamamen haklısın. Bir göçmenin anatomisini aslında kı kısaca çok güzel çıkardın. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Eee, bence çok güzel, böyle sürprizlerle dolu bir yol seni bekliyor ama, yani, gi başına gelebilecek her şey tüm zorluklardan kesinlikle kıvırarak çıkacağına eminim. Yani, seni çok güzel şeyler beklediğine eminim, öyle hissediyorum. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için.
Evet. Hı hı. <chuckles> Ben de aynı şekilde çok keyif aldım. İnşallah. İnşallah çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et görüşmek üzere.
Sen de öyle, baybay.